Est-ce que tu peux me raconter un moment où tu as dû devenir adulte du jour au lendemain?
Ouais, alors c'est arrivé, heu, plus vite que prévu en fait, heu, <chuckles> pour être honnête. Hem, c'est-à-dire que, heu, donc j'étais toujours au lycée, tu vois? Je faisais ma vie d'étudiant au lycée. Heu, très cool, très sympa et cetera, enfin. Après, pour être honnête, c'était pas forcément la meilleure vie que je pouvais avoir puisque, forcément, on est avec des gens, bah, du coup, forcément avec des jeunes et cetera, donc pas des gens, très intelligents émotionnellement, on va dire. Donc c'était assez compliqué pour moi, en fait, je trouve. Heu, mais c'est vrai que je j'ai rencontré quelqu'un. Donc, heu, dis-toi, j'avais 17 ans quand je l'ai rencontré et lui avait 29 ans et heu, bah, du coup, on s'est mis en couple, tu vois? On s'est vus, et cetera. Enfin bref, sauf que c'était un peu caché puisque, bah, de base, je voulais pas que mes parents sachent que j'étais gay. Heu, tu vois, enfin, même les gens en général, je voulais pas qu'ils le sachent. Donc c'est resté assez, heu, assez caché, en fait, au tout début. Et puis, même avec la différence d'âge, évidemment, fallait pas forcément non plus se montrer. Heu, donc c'est vrai que voilà, c'était pas pas ouf mais effectivement j'ai dû, bah, comme c'était quelqu'un d'adulte qui était, heu qui avait une bonne situation, tu vois? Genre, vraiment, enfin, ça se voyait qu'il avait, heu, un standard, en fait. Et que je ne pouvais pas juste réagir comme un enfant. Bah, du coup c'est à ce moment là où
OK. Mmh mh. Ouais. Mmm mh. OK. Ouais, c'est assez complexe, ouais. Mmh mh. Oui. Mmh mh. D'accord. Ouais, mais c'est intéressant parce que tu dis, heu, tu dis que tu étais, hem, donc, au lycée à ce moment-là, heu, tu as 17 ans. Heu, et tu dis que que les autres, heu, heu, bah, ils étaient pas, heu, voilà, très intellectuels, heu. Est-ce que tu tu tu estimes que toi, tu étais bien mature déjà à ce moment-là, comparé à tes camarades ou à d'autres, heu, lycéens?
Hem, alors je sais pas si j'ai beaucoup d'intelligence émotionnelle, c'est juste que je suis assez sensible, en fait, comme personne. Heu, je fais très attention à ce que je dis, à ce que je fais, et cetera. Je j'aime pas blesser les gens. Et j'essaie d'être toujours un peu neutre, voire, heu, quand je prends parti de vraiment faire attention à mes mots. Pour éviter de blesser d'autres personnes et cetera, tu vois? Heu, après, fre franchement, c'est mes amis, heu, j'hésite pas à les soutenir, évidemment, mais, heu, tu penses tout dire, genre.
D'accord. Mmh mh. Ouais. Mais tu voyais qu'il y en avait d'autres qui qui étaient pas du tout comme toi? Qui qui, justement, heu, ne partageaient pas trop, heu heu, tes tes tes tes sentiments ou ne ne comprenaient pas forcément ton ton point de vue?
Bah, heu, c'est ça. Exactement, et puis, tu vois, honnêtement, heu, moi je suis plus genre à pas faire des soirées, heu, à toute heure et cetera, tu vois? Genre, en mode, heu, à partir de minuit je suis fatigué, j'ai envie d'aller dormir, tu vois? Quand c'est des soirées, heu, tu vois, les gens ils préfèrent, heu, faire ça jusqu'à 4:00 du matin, aller en boîte et cetera. C'est pas mon kiff, tu vois?
Mmh mh. OK. Alors, forcément, avec avec ces gens-là, bah, ils vont dire: «Ah, et tu es un peu lourd, heu. Vas-y reste avec nous, sors avec nous», ouais, c'est c'est sûr que s'ils ne sont pas compréhensifs de ce côté-là, heu
C'est ça! Exactement. Moi je suis casanier et j'aime bien jouer aux jeux vidéo, bah, tu vois, c'était, heu, assez rare de trouver des gens comme ça, du coup, dans mon lycée. Donc c'est vrai que voilà, j'avais pas beaucoup d'affinités avec les gens, en général, au niveau du lycée. Et ouais, heu, c'était un peu lourd comme tu disais, de vivre ce genre de situation où en fait, heu, on te juge pour qui tu es. Parce que tu es pas comme les autres, tu vois? Alors que, bah, moi je kiffais être qui j'étais, hein. <chuckles>
Mmh mh. Ouais. Bien sûr, ouais. Ouais, et puis comme tu dis, heu. Oui, oui, bien sûr. Et puis comme tu dis aussi, bah, c'était pas forcément facile, heu, bah, à l'école et aussi, heu, avec ta famille, heu, voilà, comme tu dis, parfois tes parents ou d'autres proches ne, heu, ne supportaient pas forcément tes choix. Heu, ne partageaient pas ton, heu, ton ressenti aussi donc ça devait être un peu pesant pour toi, oui, au final.
C'est ça, exactement. Après voilà, le fait d'être gay, heu, ça, j'en ai parlé à personne, donc en soi, bah, on enfin, on je pense que les gens s'en foutaient, et même mes parents, bah, ils s'en foutaient aussi puisque, de toute façon, ils le savaient pas. <chuckles> Donc ça, ça va. Heu, mais c'est vrai que ouais au début, tu vois, je devais faire croire que je j'avais rencontrer un pote, qu'il fallait que j'aille, à tel endroit, et cetera, sauf que mes parents, ils avaient pas l'habitude de me voir sortir, tu vois? J'avais pas de raison de sortir de base, donc forcément, c'était un peu même pas, tu vois pour le coup, même pas. Heu, et c'est vrai que ouais, genre, heu, en vrai, heu, ça s'est quand même bien passé au début et tout, tu vois? Mais en fait comme je te disais, j'ai dû avoir des standards que j'aurais pas dû avoir à 17 ans. En fait, tu vois? Pour, heu, lui convenir, et cetera et faire en sorte que ça se passe bien la relation, j'ai dû un peu changer la personne que j'étais, tu vois?
Mmh mh. D'accord, oui. Mmh mh. Ouais, bon, ils se posaient des questions. OK. Ouais. Mmh mh. OK.
Évidemment, j'avais quand même gardé certains traits, tu vois? Bah, déjà juste physiquement, heu, je peux pas, heu, <chuckles> heu, devenir c'est ça, tu vois? Enfin, c'est ça aurait été compliqué, donc, heu, forcément, heu, physiquement, j'étais resté un peu un enfant, en fait, heu, mais après sinon, bah
Transformé du jour au lendemain. <chuckles> Ouais. Mmh mh.
j'ai quand même changé ma façon de penser, et cetera, tu vois? J'étais très jaloux étant plus jeune. Heu, du coup, ça pareil, j'ai dû, heu, également changer ça pour pas pour que ça se passe bien entre nous parce que lui, il supportait pas vraiment
OK. Mmh mh.
et sauf que tu vois, il faisait plein de trucs. C'est-à-dire qu'il faisait des soirées avec ses ses amis, et cetera. C'était compliqué pour moi parce que, beh, du coup, je les connaissais pas. C'est ça, tu vois? Je je devais rester à l'appartement pendant que lui, il il était, heu, en train de faire des soirées et tout, tu vois? Donc moi j'avais peur, donc, heu, tu vois? Genre, heu, j'étais vraiment pas bien, je vivais très mal cette situation et au final, j'ai quand même dû changer et prendre sur moi, tu vois? Heu, après, il est parti pendant 1 an, heu, à Niort, donc c'était très loin de chez moi. Donc au final, on a dû se voir 1 fois tous les 2 week-ends, tu vois? Enfin bref, c'était, hem, assez compliqué et en fait, genre c'est là où j'ai vu que
Bah, oui, c'est pour ça aussi que tu es jaloux, ouais. OK. Mmh mh. Ah oui, bah, c'est sûr. Mmh mh. Alors, tu parles de tu tu parles ju ouais, tu parles de l'appartement, c'était, heu, tu as pris un appartement après ton lycée ou c'était le sien?
C'est le sien. Du coup, moi, j'ai juste été vivre avec lui, mais après seulement, pas la 1re année. Dès qu'il est rentré, heu, de du coup de Niort, c'est à ce moment-là que, du coup, j'ai été vivre avec. Heu, et c'est là aussi également, du coup, j'avais 18 ans à ce moment-là que je me suis dit: «Waouh, là en fait ouais ça y est, faut vraiment passer le cap d'être adulte» parce que là, <chuckles> c'est comme je vais vivre avec lui, c'est-à-dire faire les tâches ménagères. Enfin je les faisais déjà avant quand je venais chez lui, mais je veux dire genre là, les faire, heu, heu, par réflexe, et cetera et pas parce que je viens, 1 fois de temps en temps, tu vois? C'était vraiment, heu, bah, tous les jours quoi finalement, heu, sauf que
OK. D'accord. Mmh mh. Mmh mh. D'accord. Ouais. Mmh mh. OK. D'accord. C'est des choses que tu faisais pas à la maison non plus, heu, avec tes parents? Tu étais pas trop du du style à participer aux aux tâches de la de la vie courante?
Si. C'est pour ça que c'était bien et que c'était assez simple pour moi parce que, bah, en fait, heu, mes parents me laissaient pas trop le choix. Donc au final, genre ça va. Heu, mais ouais, c'est vrai que du coup, j'avais tendance à pas trop aimer faire l'aspirateur, sauf que là, j'étais obligé de le passer. Heu, tu vois? Je devais faire à manger, et cetera, sauf que j'avais aucune idée de comment faire à manger. Heu, enfin vraiment, genre heu, <chuckles> j'ai dû apprendre beaucoup sur le le tas et heu, vraiment me dire qu'en fait, ouais, fallait que je devienne adulte très rapidement. Heu, mais en vrai ça a été, heu, ça s'est bien passé et cetera. Également du coup
OK. Mmh mh. Ah, beh, c'est sûr. Mmh mh. Ouais. Donc, c'était surtout sur le plan, heu, un peu, hem, mental émotionnel au final, heu, que tu as grandi, que tu as tu as mûri dans ta tête?
Bien sûr, oui c'est un peu ce qui s'est passé. Heu, après, heu, en vrai, il y a eu aussi, heu, pas mal, heu, bah, par rapport aux études. C'est-à-dire que du coup, quand j'étais encore au lycée, donc avant de vivre avec, heu, bah, j'ai dû, en fait, heu, faire un choix de qu'est-ce que j'allais faire après. Parce que de base, tu vois? Je devais partir en médecine pour faire kinésithérapeute, et cetera. Heu, sauf que, bah, en fait, c'était des études qui étaient longues. Moi, j'étais pas chaud pour faire des études longues, je voulais travailler, tu vois? Pour avoir un revenu, pour pouvoir, heu, bah, vivre ma vie avec, heu, ce cet homme, tu vois? Enfin, bah, c'est ce qui me donnait envie, tu vois? Bon, aujourd'hui je sais pas si je regrette ou pas parce que j'aurais peut-être aimé finalement faire kinésithérapeute, ça m'aurait évité de galérer pour trouver un emploi aujourd'hui. Heu
Oui. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Bien sûr, ça se ça se comprend, oui. Ouais. Donc au final, tu as complètement, heu, arrêté tes tes études ou tes projets d'avenir, heu, suite à à cette rencontre alors?
Alors pas j'ai pas arrêté des études ni projets d'avenir mais, j'ai pas j'ai pas suivi ce que j'ai j'aurais dû faire. C'est-à-dire qu'en gros, heu, j'étais en bac S et tous les profs disaient: «Bah, voilà, vous devez choisir des métiers scientifiques». Encore une fois, les profs se trompent évidemment. <chuckles> Heu, je pense qu'ils sont pas en phase avec la réalité et pour preuve, heu, je suis parti du coup, heu, faire un DUT GEA, du coup. Heu, donc, c'était en 2 ans où, heu, c'est la gestion des entreprises et des administrations. Bah, c'était très chargé. Heu, j'ai fait de l'alternance à ce moment-là en plus du coup, pour, heu, bah, aider <chuckles> et heu, bah, au moins, tu vois? Je gagnais de l'argent, ça me permettait également de voir un peu la réalité de l'entreprise. Bref, voilà, tout ça.
OK. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. D'accord. Oui. Et à ce moment là, tu étais toujours, heu, dans l'appartement de de ton copain alors? Ou tu avais pris un logement toi même, heu
Non, du coup, je vivais avec lui, du coup, à ce moment-là. Puisque quand je suis parti faire mes études, du coup, heu, sur la métropole à côté, bah, en fait, c'est pas loin de chez lui. Donc, heu, je prenais le train tous les matins, en fait, tu vois? Pour aller, heu, jusqu'à la métropole et heu, en fait, on arrivait à bien vivre comme ça ensemble, tu vois? Mais c'est vrai que ouais, en fait, c'était une routine plutôt fatigante et, heu, je le faisais parce que j'avais envie de vivre avec lui et que ça se passe bien, tu vois?
D'accord. Ouais. Mmh mh. Ouais. Ah, c'est sûr! Mmh mh, ouais.
Mais voilà. Sinon c'est vrai que ouais genre, heu en fait genre c'est c'est à partir de ça que j'ai dû devenir un adulte, quand je réfléchis. Tu vois? Où je me suis dit, heu bah oui puisqu'au final genre, heu, je devais vivre avec lui, donc ça impliquait déjà d'être un adulte. Sauf que, quand on sortait, et bah on on allait voir ses amis et cetera. Sauf que, bah, du coup, forcément, tu vois, heu, dans ce milieu-là, c'est un peu, beaucoup de jugement sur qui tu es et cetera. Donc, il fallait montrer une bonne image de moi, et cetera. Que que j'étais quelqu'un de bien, que j'étais mature, et cetera!
Et Essaierai? Mmh mh. Oui, bien sûr. Bah c'est vrai qu'au final, heu, tu dis, voilà, dans le dans le cas où tu étais plutôt casanier, tu tu restais chez toi, tu jouais, heu, tu sortais pas trop avec tes amis, heu, bah là, au final, tu as dû complètement changer, heu, heu, que ce soit aussi bien, heu, bah dans tes habitudes, dans ta routine et puis aussi, heu, dans ouais, dans ta façon de penser. Puisque comme comme comme tu dis, heu, bah, tu devais te alors peut être que tu te forçais peut être pas, mais dans tout cas, tu tu tu se tu te changeais pour, heu pour sortir, heu, avec ton compagnon et heu et ce n'était pas du tout ce que tu faisais avant. Donc au final, ouais, tu as il y a eu un petit coup de pied au derrière et tu as changé complètement. Justement, de toutes tes habitudes, tout ce que tu ne faisais pas avant, tu le faisais maintenant.
Ouais, c'est ça exactement. Et du coup, franchement, ouais ça ça me fait du bien, mais en même temps genre heu je me force un petit peu, tu vois? Forcément pour heu bah convenir à la personne, finalement. Mais ouais, non, sinon heu, en vrai c'était quand même cool de devenir un adulte et en fait, ça m'a beaucoup forgé pour aujourd'hui, tu vois? C'est-à-dire, que genre, peut-être que si, ouais, j'avais pas rencontré cette personne, si j'avais pas fait ça et cetera, peut-être qu'au final je serais pas aussi mature qu'aujourd'hui, tu vois? Et heu pour moi, là, vraiment, une vie d'adulte c'est vraiment être, heu, stable, avoir un un cadre de vie posé, avoir ton chez-soi, pas sortir tous les soirs, faire des petites sorties, et cetera, en famille, de temps en temps, tu vois? Vivre avec, heu, ben son copain, et cetera. Bon, évidemment, je suis plus avec lui, hein donc heu, ch là, j'ai pris un copain de mon âge, mais heu, tu vois, genre vraiment avoir une vie heu, posée, stable et avec, heu, du confort, tu vois? Et c'est ça, que j'aime, en fait, aujourd'hui, donc une vraie vie d'adulte.
Oui. Oui. Mmh mh. D'accord. Mmh mh. OK, d'accord. Oui. Oui. Mmh mh, oui, bon, après, adulte, heu, bah, ça veut aussi dire heu, être indépendant, autonome heu, et puis, c'est ce que tu as vite appris, hein. Comme dit, tu tu sors du du se du foyer familial et puis tu vas ensuite, heu, dans un appartement où tu dois toi-même heu, heu, obligatoirement, parce que tu te sens obligé de de faire le ménage un minimum, la vaisselle, le nettoyage, heu la lessive. Donc, heu, bah ça, ça faisait aussi partie du processus, heu, de devenir adulte, au final.
Voilà. Exactement, du coup enfin, voilà, je pense que c'était une étape par laquelle il fallait que je passe, en fait. Heu, et j'y suis passé <chuckles> heu un peu de force, finalement. Mais heu, ouais, ça ça a été plus simple de passer par cette étape-là, que si j'aurais dû le faire tout seul, tu sais?
Mmh mh. Ouais. Et, est-ce que Oui. Mmh mh. OK. Oui, oui, bien sûr, tout à fait. Mais justement, heu, est-ce que tu parce que tu étais quand même un peu seul, au final, heu, pendant heu, un an? Même si tu vivais pas, heu, constamment avec lui, mais heu, comment tu mmh, tu ressentais la chose? Est-ce que tu disais: «Ouais, j'ai peut-être fait un mauvais choix»? Est-ce que tu as eu des regrets? Est-ce que tu t'es dit, bon que ça va être dur maintenant de de faire des changements aussi dra drastiques et et de sortir de tes zones de confort? Ou est-ce que heu, heu, ça a été assez progressif, au final, et tu t'en es plutôt bien sorti, et et ouais, ça s'est bien passé?
Heu, bah, en fait, tu vois, la première année, j'étais encore, en au lycée, du coup, la première année que je suis sorti avec. Hem, du coup, en soi, c'était l'année où lui, était à distance. Donc en vrai, ça va, ça allait.
Ouais. Ouais? Tu te préparais un petit peu mentalement, quand même à te dire: «Bon ben, allez, il faut dans pas longtemps, heu, enfin dans», parce que ça passe vite quand même une année, tu te dis: «Bon, ben je vais devoir quand même, heu, quitter la la maison et puis, heu vivre, heu, de moi-même, par moi-même».
Je pense que je le voulais aussi pas mal. Parce que <chuckles> mes parents étaient assez chiants heu à vivre honnêtement. Heu, je pense que je pourrais jamais retourner chez mes parents vivre chez eux parce que franchement heu, non, ça va être compliqué, je pense, faut pas abuser.
OK. D'accord. Ah ouais, c'était compliqué un peu, heu, pour toi, de de vivre là-bas, ouais?
Ouais, déjà, la connexion internet, c'était pas ouf. Ensuite, heu, ils étaient tr ouais, c'est ça. Ils étaient très chiants parce que moi, j'aimais bien jouer jusqu'à tard dans la nuit, et cetera, sauf que, bah, du coup, ça les réveillait, heu, parce que, bah, forcément, quand tu joues aux jeux vidéo, enfin, tu peux pas juste, heu, parler comme ça et en tu vois, quand il y a un truc, tu s heu, tu sens que, tu vois, tu es obligé de d'exprimer ta joie ou de parler un petit peu plus fort et du coup c'est vrai que, heu, bah, ouais, genre, ça les dérangeait et tout pas mal donc, heu, bon, en fait, ouais, genre, heu, je pense que je pourrais pas revivre avec eux, des en plus, même pour les tâches ménagères comme je te disais ils étaient très chiant. Heu, honnêtement, genre, heu, ma mère qui m'appelle à chaque fois pour me dire: «Ah» alors que je suis en pleine partie en ligne, «ouais, il va pleuvoir, en enlève le linge, et cetera qui a dehors», tu vois? Enfin parce qu'elle est pas là et qu'elle est pas à la maison. Enfin, c'est tout des trucs comme ça qui font que non, aujourd'hui, heu, je pourrais pas vivre avec eux parce que j'aurais pas ma, mmh, heu, ma tranquillité. Voilà c'est ça, mon indépendance non plus. Donc ouais, ça serait très compliqué, quoi.
<laughs> Oui c'est sûr pour jouer, oui. <chuckles> Mmh mh. Ouais. Bien sûr. Mmh mh. D'accord. Oui, je vois. Bah, ton indépendance totale, quoi. Ouais, d'accord. Donc, pour toi, bah ça a été, heu, une aubaine, hein, au final de rencontrer quelqu'un, heu, bah, qui de plus, avait un un logement déjà. Comme ça, tu tu tu savais, heu, bon ça ça dure oui, oui oui.
Ouais, mais c'était pas intéressé, tu vois? On aurait pu dire que c'était intéressé, et cetera, mais non, ça l'était pas et c'est vrai que c'était, oui, une aubaine. Je pense que ça m'a ça m'a permis de me développer, et cetera et ça, c'était important, tu vois? Genre, c'est ce qu'il me fallait dans ma vie pour me sentir bien.
Mmh mh. Ouais. Ouais et justement, est-ce que tu changeais quand même un petit peu tes tes habitudes, heu, heu, de de joueur de jeux vidéo? Est-ce que tu réduisais quand même un peu, heu, maintenant que tu avais le logement et que tu étais seul ou au contraire, tu jouais plus, heu? Comment que ça se passait à ce moment-là?
Bah, du coup, je pouvais un petit peu plus, mais effectivement, j'avais une vie de famille en fait à côté. Alors pas avec mes parents ou quoi, mais avec, heu, mon copain. Du coup, il fallait que je m'occupe de lui, tu vois? À faire à manger, heu, enfin à du coup faire les tâches mé ménagères comme je te disais. Heu, enfin bref, en tout cas, c'était assez compliqué à faire, heu, et à allier tout ça mais c'est vrai que parfois je pouvais jouer avec lui également donc ça me permettait de jouer et en vrai ça allait.
Oui. Bah, c'est ça, oui. Oui. Mmh mh. Mmh mh. Ouais. Ah oui. Ouais, ça va si vous partagez aussi il y a une petite passion. Et si justement, là tu avais un copain, heu, qui souhaiterait aussi partir, heu, voilà du du foyer familial, heu, heu, mais qui n'ose pas trop se lancer parce qu'il a peur. Qu'est-ce que tu tu lui conseillerais?
Et bah, du coup je pense que je lui conseillerais du coup de, hem, de pas avoir enfin c'est compliqué de dire, de pas avoir peur, tu vois? Mais, heu, de se dire, que de toute façon même s'il y a un échec c'est pas grave. Il pourra toujours revenir au foyer familial, tu vois? Et je pense s'il y arrive, bah, ça sera d'autant plus bénéfique pour lui parce qu'il aura tenté et il verra ce que ça fait d'être, heu, indépendant et seul, et, heu, je suis sûr qu'il va aimer faire ça parce que, bah, c'est trop bien de de vivre pour soi. <chuckles>
Ouais, ouais. Mmh mh. D'accord. Mmh mh. OK. Ouais c'est ça, bah, c'est ça effectivement c'est très important, donc il faut pas oublier de vivre pour soi, voilà même si les parents ça fait aussi plaisir et cetera, et aussi ne pas avoir peur de l'échec. Bah, merci à toi, c'était très intéressant, merci d'avoir partagé, heu, ton passé.
Exactement. Merci pour tes questions, c'était vraiment très cool. Merci beaucoup.